Quando erano iniziati a a diventare sempre più comuni i DVD, ehm, aveva iniziato questa piccola tradizione che lei ogni anno ci regalava un un DVD a Natale, okay?
Mh. Ah, ecco, mh.
Che all'inizio, ehm, cioè, a me interessava abbastanza poco dei film che ci faceva, ehm ci regalava questa questa amica dei miei perché
Mh-mh.
ci dava dei film da adulti, li mi piaceva definire film da adulti, che uno, ad esempio, italiano, era perfetti sconosciuti.
Ah, okay, perfetto.
Un film dove, praticamente, mhmm, tutti si siedono attorno a un tavolo e si fanno tutta la serata leggendo ad alta voce o rispondendo in vivavoce alle chiamate e leggendo i messaggi, no, che ognuno riceveva sul telefono. E io da da bambino ero tipo: "Boh, okay. Cioè, ma che ma che idea è questa qua, ma scusami." E
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay, che cos'è? <laughs> Giustamente, non è che, ehm, ovviamente, riuscivi a dare il senso a a quello che, insomma, stavi vedendo, ecco.
Eh, esatto, cioè, diciamo che, ai tempi, ero e ero abbastanza: "Mhmm, okay, diciamo che questa amica di mia madre ha dei gusti strani in quanto film." Quindi questa qua era la mia la mia riflessione ai tempi. Poi, ehm, pian piano ha iniziato, finalmente, no, a dire: "Mah, in effetti, ehm, <chuckles> questi questa coppia hanno anche tre figli, quindi, magari, regalare qualcosa, no, ehm, per un po' più per bambini, sarebbe" <sucks teeth> Esatto. E quindi niente, pian piano <smacks lips> ha iniziato a regalarci dei DVD, ehm, un po' più a cioè, un po' no non attuali, però un po' più per bambini, no? <sucks teeth> Ehm
Mh, okay <giggles> <laughs> Okay, okay, perfetto. Mh-mh. Certo. L'ideale, sì, sì. Mh-mh. Okay, la condivisione anche per, insomma, la la famiglia.

Sì, sì, assolutamente, ma poi n anche perché non erano le sole cose, ehm, perché quando dico che ho imparato molto in realtà non è che io in quel momento abbia realizzato chissà cosa. Okay? È stato un qualcosa che, ehm, diciamo era nella mia testa in quanto insegnamento, ma che ancora non ero pronto ad imparare. Quindi è rimasto lì fin quando non sono cresciuto a tal punto da comprendere la profondità di quello che ti stavano dicendo, ma non solo nel caso del razzismo, ma anche nel caso ad esempio di, ehm, Severus Piton, che è uno dei personaggi più controversi, più, ehm, f anche amati e odiati a allo stesso tempo. Perché per farla molto breve, lui era dalla parte del lato oscuro e stando dal lato oscuro è finito per ammazzare la donna che amava in qualche modo, cioè era responsabile della sua morte. E poi lui è passato dal lato diciamo dei buoni, dal lato del bene, per cioè, per l'amore che provava per questa donna, ha dato tutta la sua vita per poi sconfiggere, no, il il m il mago oscuro più grande, ehm, dell'epoca, capito? E
Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Sì, particolari, vero, vero. Certo. Mh-mh, okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Beh, e questo è è molto particolare insomma, anche come insegnamento che ti, mhmm, va a sottolineare il fatto come nella vita si possa sbagliare, ma si possa tornare sui propri passi magari. Vero.
Esatto. E quanto può essere forte ehm, un sentimento come l'amore, nel senso che poi l'amore nella saga è, ehm, affrontato non solo, mhmm, diciamo in modo superficiale, ma in modo anche più profondo in quanto viene rappresentato anche come una magia antica più forte di tutte le altre, che è in più situazioni. Anche Harry Potter stesso non è morto nel all'inizio della saga, anche se Voldemort aveva provato ad ucciderlo, perché era protetto dall'amore della madre che si era sacrificata per lui. Quindi anche questa cosa qua da bambino, ehm, cioè ti entra in testa, cioè capisci quanto è potente capito una cosa come l'amore e impari tanto.
Mh. Certo. B beh, questo è bello. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mhmm, okay. Beh, sicuramente, ehm, mhmm, di per sé ti ha insegnato tanto questo ehm, questa saga e ti ha lasciato tanto. L'amore, ehm, familiare, l'amore l'amicizia, l'amore per gli altri, ehm, quelle che sono le tematiche che ancora oggi si si discutono e e si cerca insomma di di far valere determinate sì, determinate cose. Quindi, io ti ringrazio per questa chiacchierata perché è stata davvero molto molto bella, quindi grazie per tutti gli spunti che hai dato.
Sì, assolutamente. Insegnare anche a ai bambini. Mh-mh. Guarda, grazia mille grazie mille a te per per la chiacchierata. Se in caso un'altra volta, no, ehm, volessi farne un'altra, anche magari non riguardo Harry Potter, non per forza, ecco, sappi che che sono qui.
<chuckles> va bene. <chuckles>